देखिए अ, ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, उतार-चढ़ाव तो होते ही रहते हैं हर एक विषय में, हर एक समय में। तो अ, ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे, अ, जीवन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अ, कोई काम हो या कोई परीक्षा हो जहाँ पर है ना आप अ, सफल नहीं हो पाए, मतलब असफलता अ, प्राप्त हुई है आपको? लेकिन उस असफलता के बाद भी अ, आपने अ, ओ, वहाँ से खुद पर भरोसा अर्जन किया, वो कैसे? इसके बारे में बताइए।
बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत। जी, जी। अ, जी हाँ। बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को असफलता जो है देखिए बहुत बार मिली है। और खासकर कह ली मैं एक अगर पढ़ाई के विषय में बताऊँ ना अपनी, तो वैसे पढ़ाई के अ, मामले में मेरे को असफलता मिलती रहती थी। क्योंकि मैं देखिए बहुत हद तक अ, एक सामान्य-सा बच्चा था पढ़ाई के मामले में, है ना। मतलब कह ली मेरे ठीक-ठाक अंक आ जाया करते थे। पर ऐसा नहीं कै ह होते थे कि आप ये कहें कि मैं बहुत ही अच्छी श्रेणी में हूँ या कह लीजिए बहुत ही बेकार श्रेणी में हूँ। अ, एक बार ब मतलब अब बहुत बाद में जाकर मैंने जो है मुझे ये पता चला कि जिसको मैं असफलता कह रहा था वो मेरे लिए असल में सफलता हुआ करती थी। पर है ना कह लीजिए कि कैसे जो है मैं समाज के दबाव में आकर क्या कर लिया, परा परिवार के खासकर दबाव में आकर के जो है उसको अपनी सफलता को असफलता मानने लगा था। और आपको अगर बताऊँ तो मेरे साथ तो जैसे एक किस्सा हुआ था, कि ये था कि एक बार जो है मतलब ब मैं कि जैसे मैंने आपको बताया देखिए पढ़ाई में मैं बिल्कुल है ना कमज़ोर-सा था, या बिल्कुल सामान्य-सा था। तो मेरे को बहुत वर्षों बाद जो है एक बार को 90% अंक मिले थे। तो आप कहेंगे कि एक तरीके से जो है ये सफलता हो गई, है ना। पर एक तरीके से देखा जाए तो देखिए असफलता भी कही जा सकती है। अ, क्योंकि ना एक बार को देखिए वैसे मेरे को उम्मीद तो ज़्यादा की थी। पर है ना देखिए पर मैं देखिए इससे खुश भी था। पर जो है अगर मैं अप मेरे लिए देखिए सफलता हुई इस तरीके में। पर जो मेरे परिवार के सदस्य हैं ऐसा वो कहने लगे कि नहीं भाई तुम्हारे तो और अच्छे आ सकते थे। और मतलब आपको सच बताऊँ कि मेरे को अभी भी याद आता है कि जब मैं पीटीएम में गया था ना अपने पिताजी के साथ। तो मेरी जो शिक्षिका है उनके विषय में क्या नाम था। हाँ मनोचिकित्सा का जो विषय है वो मतलब अंग्रेज़ी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं वो था मेरे पास। तो उसमें मेरे 35 में से 35 अंक आए थे। तो वो मेरे पिताजी को कहते हैं कि सर ये और अच्छा कर सकता है। तो अभी मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैडम मेरे 35 तो आ गए। अब क्या आप चाहती हैं क्या मैं 35 में से 40 अंक लेके आ जाऊँ। हाँ जी।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा! अच्छा। हुँ, हुँ। जी। अच्छा! बिल्कुल। कैसे? अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। क्या बात है! <laughs> जी। जी, जी, जी। समझ में आता है। काफ़ी, काफ़ी अच्छा है और अ, काफ़ी मजेदार भी है। सुनने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए किस तरह से आपने बताया कि अ, परीक्षा में कभी-कभी अ, मान लीजिए अंक कम आए और उसकी वजह से अ, आ आपके मन में अगर थोड़ी सी भी ए, मान लीजिए कि ये ये भावना पैदा हुई कि अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर अंत तक आपने ना मेहनत करके अपनी जो आपने जो सोचा था, वहाँ तक तो पहुँचे उससे आपको उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मेरी अपेक्षाओं तक नंबर नहीं पहुँचा। लेकिन आपके लिए तो वो सफलता का एक कदम ज़रूर था। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। ये होता है ना जब इंसान मेहनत करता है तो चीज़ें दिखती हैं। तो तो अब मुझे ये बताइए ना कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में कोई और क्षेत्र में ऐसा हुआ जो अ, अ, जब असफलता हुई जो आपको गंभीर रूप से आपको ना उसका एक प्रभाव मिला, आपको अ, तोड़ के रख दिया। ऐसा कभी हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो उसे निपटने के लिए आपने कुछ किया हो? या अपने दोस्त-यार या अपने परिवार में आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो? उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं।
जी। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। उम, हाँ जी। हाँ जी। जी, हाँ। हाँ, हाँ। जी हाँ। बहुत हद तक कह लीजिए ऐसा किस्सा देखिए मेरे साथ दो बार हुआ था। एक बार तो कह लीजिए इतना बड़ा कुछ प्रभाव नहीं था। वो किस्सा ये था कह लीजिए मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ तो या मैं क्रिकेट सीखता भी हूँ तो एक बार जो है ऐसे ही हमारा मैच था। तो आपको बताऊँ कि मतलब किस्सा ये हो गया कि मेरा जो है दिन अच्छा नहीं जा रहा था। तो वो जो है कह लीजिए कि अ, ये था कि चलिए मेरे को जो है, किस्मत की बात मेरे को पहले ओवर में जो कह लीजिए अच्छे खासे रन पड़े। दूसरे ओवर में जो है दूसरी गेंद पर मेरे को जितना याद है मैंने एक विकेट निकाल लिया। और उसके बाद आप कहेंगे कि जो कप्तान जो है पता नहीं मतलब 1-2 एक आध दो गेंद मैंने वाइड फेंक दी तो मुझे कप्तान जो है गालियाँ दे रहा है, आप कहेंगे। और उसके अगली ही गेंद पर जो है मतलब कप्तान के पास एक कैच आया था, बिल्कुल कहते हैं ना बहुत आसान ही सा आसान सा लपकने वाला कैच। कि है ना मतलब ये था कि मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने अपने बहुत छोटे भाई है मेरा एक अगर मैंने उसको भी ऐसा एक गेंद फेंका होता ना तो वो तो गेंद को पकड़ लेता जो कि उस कैच को कप्तान ने छोड़ा था। और आप कहेंगे वो जो मैच है देखिए हम हार गए थे। और मतलब कहेंगे आप कि जो कप्तान जो है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो ना सबको ये कह रहा था कि उसने ये गलती करी। वो मतलब उसने मेरे को मेरी पचासियों गलतियाँ गिनवा दी, पर है ना कि देखिए उसने अपनी गलती का कहीं पे ज़िक्र ही नहीं करा। तो देखिए एक बार को चलिए एक बार को जब भी देखिए छोटा मामला हो गया। और आपको बताऊँ कि एक बार देखिए ये हुआ था कि अ, मैंने जैसे कहीं पर मैच खेलने के पैसे दिए थे है ना जैसे लीग वगैरह होती है कुछ। तो आपको बताऊँ मैंने उसके 5000 रुपए दिए थे। और है ना उसमें कुल हमारे 2 मैच होने थे। तो आप कहेंगे पहले मैच में जैसे मैंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर लिया। और जो दूसरा मैच था, वहाँ पर जो है मैं अगर उसमें अच्छा प्रदर्शन कर लेता कह लीजिए है ना कि मतलब दूसरी ही गेंद जो मैंने फेंकी थी उसपे एक बार को मुझे लगा कि अ, अगर इस पर चलिए मैंने कमाल कर दिया तो ना मैं हो सकता कि मैं आगे जा सकूँ, आगे बढ़ सकूँ है ना। जैसे कह लीजिए स्टेजेस होते हैं। तो मेरा जो है नाम आगे जा सकता था। पर कह लीजिए वहाँ पर तब किसी ने दोबारा से मेरे को ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ करके कुछ गलती करी, जिस कारण से जो मेरा नाम देखिए आगे नहीं जा पाया। उसको मुझे बहुत तगड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा। और है एक ये था कि मतलब जिन्होंने मुझसे बेकार प्रदर्शन किया था देखिए वो तो आगे चले गए। पर है ना मतलब मैंने आप मतलब समझ सकते हैं ये चीज़ कि इसका मुझे कितना दुःख पहुँचा होगा कि जब आप ये कहें कि अ, जिन्होंने आपसे खराब किया देखिए उनको मौका मिल गया, है ना। पर आपने जो कुछ हद तक अच्छा किया आपको क्यों मौका नहीं मिला।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ ,हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हम्म। जी। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। ओ हो, हो, हो, हो। बिल्कुल। समझ में आता है, समझ में आता है, किस तरह से अ, मतलब आपको अ, ठेस पहुँची थी उस वक़्त कि आपने ये सोचा था, प्लान किया था, लेकिन उसके बाद भी अ, चीज़ें आपके अ अनुसार नहीं गई। अ, समझ सकते हैं आपके इस दुःख को। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अ, अगर थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। आज के इस समय में ना अ, अ, लोग अ, जिस तरह से अ, थोड़े-से अकेले रहने लगे हैं, तनाव से जूझने लगे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में, मान लीजिए कभी-कभी ऐसी कोई असफ़लता का उन्हें सामना करना पड़े। जैसे, जैसे ये अगर उदाहरण के तौर पर लें, कोई इंसान अ, मेहनत से शिद्दत के साथ नौकरी करता है और उस नौकरी ए, के करने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, उसके घर में ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब अचानक से उसकी नौकरी चली गई, और मान लीजिए कि कारण कुछ भी हो। अब उसके बाद जब ये असफ़लता का उसे सामना करना पड़ता है, उसे समझ में नहीं आता कि आगे की अ, समस्या कैसे अ, वो हल करेगा। इस ऐसे समय में उस इंसान को अपने अ, जीवन में वो भरोसा वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें?
जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी। अरे वाह! आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, और कहेंगे, देखिए ये कुछ किस्सा जो है, कह सकता हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। और ये था कि पहले मैं कहीं पर काम किया करता था, और वहाँ पर आप कहेंगे कि जैसे ये था कि, है ना, कि अ, मैं जैसे मान लीजिए मेरे को रोज़ का मैं 6 घंटे काम किया करता था। और ना वहाँ पर मतलब कह लीजिए उनकी ये पॉलिसी थी या क्या क्या था, कि अगर उनको आपका काम देखिए अच्छा नहीं लग रहा हो, या कह लीजिए आप कुछ ग़लतियाँ कर रहे होंगे, तो वो आपको बिना ही कुछ बोले जो है, आपके काम करने के घंटे जो है वो घटा देंगे। जैसे मतलब एक बार को जो है, आपके जो पैसे होंगे ना जो आपको मिलते होंगे, वो भी बहुत कम हो जाएँगे। तो आप कहेंगे कि यही हुआ कि पहले मैं कुछ समय तक देखिए 6 घंटे काम करने लगा, और उसके बाद चलिए उन्होंने जो अपने आप ही यहाँ पर मेरे घंटे कम कर दिए, 3 कर दिए सीधा 6 से। तो मैंने उनको पूछा कि, "भई, मैंने क्या ग़लती करी है?" तो उन्होंने कुछ यही थोड़ा कुछ बताया। मैंने कहा कि, "चलिए ठीक है, मैं इनके ऊपर ध्यान रखूँगा।" आप कहेंगे एक हफ़्ते बाद मतलब मैंने दोबारा पूछा कि, "अब तो जो भी आपने बताया मैं उन नियमों का पालन कर रहा हूँ। अब तो आप जो है मेरे घंटे बढ़ा दीजिए ताकि मैं और पैसे कमा सकूँ।" तो वो मुझे कहते हैं कि, "नहीं, अभी भी जो तुम्हारे काम में कुछ सुधार नहीं है।" तो आप कहेंगे कि मैंने उनको लिखा कि, "आप मुझे फिर बता दीजिए, मैं और क्या-क्या सुधार ला सकता हूँ।" और आप कहेंगे मतलब बस इतनी सी ही बात थी, और जो है उन्होंने मतलब मेरे को तभी के तभी ग्रुप में से निकाल दिया और मेरे को जो है, मतलब मेरे है ना नंबर पर मैसेज मिला उनकी तरफ़ से, जो मेरे मैनेजर थे कि, "आपका काम करने के लिए शुक्रिया। जो भी आपके पैसे होंगे, वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएँगे।"
जी। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा।
जी और मतलब आपको बताऊँ तो उस दौर में मतलब उस समय में जो मुझे मतलब काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये कह लीजिए कि इतना ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा था उसका मेरे ऊपर।
तो तो उस उससे निपटने के लिए आपने क्या किया? जब आपके ऊपर आपको जब बुरा लगा और आपको लगा कि नहीं अ अ, मतलब उ आपके साथ अन्याय हुआ है। अभी आपके पास वो काम भी नहीं है और आपके पास काम की ज़रूरत भी थी। आपने उस वक़्त उस उस हालात से निपटने के लिए क्या किया? किसी से बात की अ, कहीं और आपने नौ नौकरी के लिए तलाश किया अ, क्या-क्या अ, आ आपने कदम उठाए? उसके बारे में बताइए।
हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी हाँ, बहुत हद तक ये कह लीजिए, जब हो गया ये तब ना मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हुआ। है ना? मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब मेरे घर के सदस्यों को तो पहले बताया नहीं था कि हुआ क्या है और मतलब उन्होंने जब मुझसे पूछा तब मैंने अंत में ये कहा कि जो है मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया। तो एक बार को उन्होंने मुझसे पूछा कि, "भई, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें काम से निकाल तुम काम तो अच्छा कर रहे थे।" तो मैंने यही कहा कि मतलब मेरी भूल बस इतनी-सी ये थी, मैंने ये पूछ लिया कि मुझे क्या सुधार करने चाहिए। और है ना मतलब जैसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे ये लगी एक बार को कि आप ये समझ सकते हैं कि है ना अगर आप देखिए, कहीं पर कार्य कर रहे हैं, तो आप है ना? मतलब भरोसा रखते हुए, भरोसा जताते हुए और एक बार को कहते हैं ना ईमानदारी के साथ आप देखिए किसी जगह पर काम करते हैं। पर अगर देखिए, वहाँ पर आपको इज़्ज़त ही बिल्कुल कह लीजिए है ना बिल्कुल कचरे के बराबर मिले, तो ना आपको बहुत हद तक देखिए बहुत बुरा लगता है और उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो मेरी इज़्ज़त है, वो बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल मिट्टी में मिल-सी गई है। और आप कहेंगे कि उसको जो है मतलब मिटाने के लिए जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने देखिए अपने कुछ मित्रों से जैसे बात करी, कुछ क्या, वैसे तो मैंने एक ही मित्र से बात करी थी और यहीं पर मैंने जो कुछ हद तक देखिए अपनी बहन से भी बात करनी शुरू करी। और, वहाँ पर कह लीजिए मतलब किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि जहाँ पर मैं कार्य करता था, वहाँ के 2 या 3 जो लोग थे, उन्होंने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया और ये है ना कि चलिए कि उनके म सहायता से आप कह लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ छोटा-मोटा कार्य मिल गया, और है ना कि मतलब शुरुआत में तो देखिए इतना अच्छा नहीं था। पर है ना कि पर मैं इस चीज़ से देखिए खुश था कि चलिए, आपकी जेब में कुछ आ रहा है, भले ही वो ₹10 ही क्यों ना हों। वो देखिए बहुत बेहतर है उससे कि आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा। और अभी आप कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जो है मेरी परिस्थिति पहले से तो मतलब देखिए बहुत हद तक बेहतर है और जो है ना मतलब मुझे इस चीज़ पर गर्व भी है कि अगर हो सकता है, मेरे को अगर वहाँ से नहीं निकाला गया होता, तो मैं अभी जहाँ पर हूँ या मैं अभी अ, है ना? तो मैं हो सकता है, मैं वहाँ प उस मुकाम पर नहीं होता जो कि फै उस जगह से बेहतर है।
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी, जी, जी। बहुत सही, बहुत सही। नहीं आपने बहुत सही तरीके से कहा और जिस तरह से आपने ना उस अ, मतलब अ, समय में अ, जो भी चुनाव आपने किया अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सराहनीय है। और अ, देखिए अंत तक तो बात वही पर बन गई कि अ, आपने जो निर्णय लिया वो आपके अ, मतलब अ, सकारात्मक तरीके से आपके जीवन में ओ बदलाव लाया है। मुझे ये बताइए ना कि अ, ऐसे जब हालात इंसान के साथ हो जाते हैं अ, जो अ, जब वो इंसान ना अ, अकेला हो जाता है, तनाव में रहता है, असफल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या लगता है, परिवार, दोस्त, समाज के लोग उनके जो रिएक्शन होते हैं, उनके जो अ, आप कह लीजिए कि जो अ, दबाव होते हैं, राहे होते हैं, वो उस इंसान को अपने जीवन में भरोसा पाने के लिए कितना प्रभावित कर सकते हैं? वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें?
बहुत धन्यवाद। हाँ, जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, बहुत हद तक कह लीजिए कि है ना जो कहते हैं अंग्रेज़ी देखिए मिक्स्ड रिएक्शन आपको लोगों के देखने के मिल सकते हैं। और बहुत हद तक मैं आपको देखिए अपना बताऊँ तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि है ना अ, बहुत ज़्यादा अकेला है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास देखिए बात करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे जब ये मेरा कार्य जब जो मैं जहाँ पर मैं पहले कार्य करता था जब मेको वहाँ से निकाल दिया गया। तो मैं बहुत हद तक कह सकता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा ना बिल्कुल सदमे से में चला गया। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि मैं ये प्रयास करता कि मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँ, है ना? ताकि जो है मेरा दिमाग कहीं आ कहीं और ही लगा रहे। और आप कहेंगे इस चीज़ में जो है ना मतलब देखिए लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ थीं। मेरे मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं चलो तो है हम ऐसा ही ना है मतलब अ, कुछ खाने-पीने के लिए चलते हैं। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उधार दे देता हूँ तुम मुझे बाद में दे देना। पर आप कहेंगी कि देखिए मैंने मतलब उनकी यही सराहना करी और मैंने यही कहा कि कोई बात नहीं तुमने इतना कहा यही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं उधार रखना पसंद नहीं करता। और यहीं पर जो मेरे कुछ परिवार के सदस्य हैं उन्होंने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं अब जो हो गया वो हो गया, है ना? हो सकता है चलो तुम्हारी किस्मत में कुछ पहले से भी बेहतर लिखा हो। और यही कह लीजिए कि जब अ, आपको देखिए सच बताऊँ कि वो जब मेरे को उस समय में जब नौकरी से निकाला गया था अपनी, तब आप कहेंगे इतना खराब समय मतलब मेरा चल रहा था, कि एक बार को कहते हैं ना कि आपने जिस भी सोने पर हाथ रखा वो एक बार बिल्कुल माटी बन गया। मुझे एक बार को ऐसा महसूस हो रहा था।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, मतलब जब परिस्थिति खराब रहती है ना तो अ, मतलब आप कोई भी अच्छा काम क्यों ना करने जाएँ, आपके लिए हालात अ, बिगड़ती ही जाती है। और अ, और और जिस तरह से आपने बताया ना कि देखिए, ये जो हालात आपके जीवन में रहे हैं अ, जिसका अनुभव आपके पास है अ, हमेशा कोई ना कोई आपके पास मान लीजिए आपके दोस्त हों या कोई भी हो। हालाँकि आप अकेले थे, लेकिन फिर भी अ, जब उन लोगों ने आपसे बातचीत की या आपने अ, मतलब राय माँगी या आप अ, अकेले होने के बावजूद भी अ, अलग-अलग निर्णय लिए अ, अपने जीवन को सही रास्ते में लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए। आपसे एक आखिरी सवाल पूछूँगा मैं। ये है कि आज के समय में अगर कोई असफल होता है और खुद पे भरोसा पाना चाहता है, उसके लिए क्या छोटे-छोटे टिप्स देंगे आप 2-3 शब्दों मतलब 2-3 पॉइंटर्स में।
हुँ, बिल्कुल सच है। जी। हाँ जी। ओद हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, बहुत हद तक यही कह लें कि देखिए आप अगर असफल हो रहे हैं, चाहे आप सफल हो रहे हैं, आप जो है देखिए लोगों को साझा न करें क्योंकि जो है ना, लोगों की आदत होती है, आप अगर असफल हुए हैं तो तो देखिए इतना वो बतंगड़ बना देंगे कि आप खुद को लगे कि बता के बहुत बड़ी गलती कर दी। और अगर देखिए आप सफल हुए हैं, तो कहते हैं ना, देखिए नज़र लगने का खतरा बहुत रहता है और मतलब आज की द दौर में तो देखिए लोग जो हैं इस चीज़ से अ, कम दुखी हैं कि, "हमारे पास दुख में क्या है?" इस चीज़ से पर ज़्यादा दुखी हैं कि "सामने वाले व्यक्ति जो है हमारे से ज़्यादा खुश कैसे हैं?" तो देखिए, मैं यही कहना पसंद करता हूँ कि आप जो है देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आप प्राइवेट रखना चीज़ों को पसंद करें क्योंकि अ, ये चीज़ कहते हैं कि अ, अगर जो है देखिए, बातें लोगों को पता चलती है ना, तो वो बहुत हद तक देखिए बिगड़ जाती हैं।
जी। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ। हुॅं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको छोड़ के और, और क्या लगता है आपको और क्या होनी चाहिएॽ़
हुँ, बहुत अच्छा और देखिए, यही मैं कहना पसंद करूँगा कि आप अगर असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया है। है ना? बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब एक ही उदाहरण मेरे दिमाग में आता है। आपने सुना होगा कि जो केएफसी के मालिक हैं, कहते हैं, उन्होंने 67 या 65 की उम्र में जो है वो शुरुआत कर पाए थे केएफसी की और जो है ना आज पूरा विश्व उनको जानता है कि केएफसी उस बंदे ने शुरुआत करी थी। मतलब कह लीजिए वो दसवीं बार जो है, असफल हुए थे।
जी, जी, जी। हुँ। बहुत सही। ब बहुत मतलब अब मैं तो कहूँगा कि एक सही उदाहरण भी दिया आपने कि अ, अ, मतलब सफलता पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, तो इसलिए उम्मीद ना हारें। तो और बहुत सच बात है। अ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करते हुए। आपने अ, काफ़ी अ, मतलब उम्दा तरीके से अपने अनुभव को साझा किया। उम्मीद रखते हैं, दोबारा मुलाकात हो और ऐसे ही किसी विषय पे बातचीत हो। अ, जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल सच। जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।